Ja, es ist natürlich auch verständlich, wenn deine Partnerin weniger Einkünfte hat als du, dass, äh, du darauf nicht so ganz zählen kannst. Aber, stell doch einfach mal die Einnahmen und die Ausgaben gegeneinander. Führe mal in nächster Zeit ganz penibel Buch darüber, entweder auf Papier oder in der App und dann schaust du, was übrig bleibst. Und, äh, die Entscheidung für so 'ne Ausgabe wie das Parkett kannst ja am Ende nur du treffen. Und da gilt es dann abzuwägen, wie wichtig dir dieses Ganze ist.
Mhm. Mhm. Ja, klar. Ja, ich muss mir muss mir da noch mal Gedanken zu machen, ne? Äh, weil es ist schon 'n langjähriger Wunsch. Ähm, aber das äh, ich muss mir einfach mal überlegen, wie ich das mit dem Timing, ähm, mache. Aber danke, dass du mich, äh, darin bestärkt hast, ne? Ähm, ähm, und dass dass ich auch meine Finanzen noch mal total so genauer durch da gehe, ja. Dankeschön.
Sehr gerne.